Allora guarda, in realtà, se io devo pensare a shock culturali a livello proprio di esperienze, e il mio rappor tarmi con le persone, uhm, con cui mi parl con cui parlavo forse f sono stata fortunata a conoscere principalmente persone, con cui mi sono ritrovata molto sotto certi aspetti, quindi a parte la barriera linguistica di cui ti parlavo, nell'esprimere certi concetti, non ho avuto troppi problemi. Una cosa che però tipo mi ha scioccata, se si può includere, che questa è una cosa più a livello logistico, è che da persona che ama tantissimo camminare, e che non so, se deve andare da un posto A a posto B e su Maps le escono che sono 30, 40 minuti dice: "Okay, perfetto, facciamoli perché non è lungo". Il Canada è è costruito in un modo strano, cioè non so spiegarlo, s tu per andare da posto A a posto B metti su Maps e scopri che sono 5 minuti in macchina, ma un'ora e mezza a piedi e non si spiega. Ma ti giuro, è una cosa che non capivo, non capivo, perché le strade sono fatte in un modo per che privilegia di più girare in auto che in macchina. Poi sono sicura che dipenda da zona a zona, quindi magari questo è un problema di Hamilton, principalmente dov'ere io io ero, ma questa cosa mi faceva impazzire, cioè non non no, giuro, mi faceva impazzire, e era era a roba allucinante per me, e quindi sì...
Mh-mh. Mh-mh. Ah okay, perfetto. Mh-mh. Okay. Certo. <chuckles> Okay. Ah. O com'è possibile questa cosa? Ah, okay. Mh-mh. Okay. <laughs> Immagino. <laughs> q Eh beh, molto particolare ecco, forse questo sì, è stato un po' uno shock culturale come come appunto dicevi tu. Ehm, in durante questo viaggio, uhm, dove av ovviamente hai collezionato ricordi, uhm, belli, brutti, persone importanti, uhm, c'è magari alla fine di questo viaggio, hai tirato le somme, c'è una lezione di vita che ti porti ancora oggi?
Mh-mh. Sì. Esatto. Mh-mh. Mh-mh. Sì.